Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment tu cultives ta curiosité au quotidien?
Heu, oui, bah, déjà 1° je pense qu'il faut, ben enfin, pour cultiver sa curiosité il faut être curieux. C'est-à-dire dès qu'il y a quelque chose qu'on connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude, faut y aller, f faut faut tester en fait et ça peut être, heu, pour tout et n'importe quoi. Ça peut être une vidéo sur YouTube comme, heu, une fleur violette. Tu sais pas qu'est-ce qu'elle fait là, mais tu vas la regarder, ju juste à regarder peut-être que tu auras une fourmi et et vou parler à quelqu'un, heu, ou, heu, t rentrer dans une boulangerie, heu, tu te remarques qu'il y a une baguette, heu, qui est un peu cramée et tu fais la blague et tu qué comment ça se fait? Enfin, pour tout en fait c'est faut vivre en fait pour être curieux. Pour s stimuler sa curiosité, faut juste vivre, dans l'idée.
Déjà, oui. D'accord. Mmh. Ouais. Ouais. OK. D'accord mais, hem, tu sais très bien que la curiosité c'est, heu, c'est pas, heu, c'est pas inné chez chez tout le monde. Heu, toi est-ce que tu te souviens que tu as été comme ça tout le temps? Même quand tu étais petit?
O ouais, p enfin non. J'ai pas été comme ça. J'ai, hem, même j'étais pas pas pas renfermé sur moi-même, mais enfin je m'intéressais à que ce qui m'intéressait déjà et je sortais pas trop de ma zone de confort et
Ouais. Ah! D'accord.
après ça m'allait. Mais, hem, là, il y a pas si longtemps que ça, j'ai fait un voyage
Ouais. Ah ouais?
et ouais, non, voyage en en Australie justement. Parce que je voulais me tester, heu, me m'apprendre à me connaître et donc je suis parti tout seul <chuckles> loin de mon quotidien et là pour le coup heu, c'est c'est même sans être curieux de base, heu, il y avait tout qui était différent. Donc il fallait y aller et enfin j'ai pas recréé une vie, mais sur 1 an j'ai fait plein de choses et j'ai j'ai naturellement dû être curieux. Enfin je me suis forcé à être curieux quelque part en me mettant dans des dans dans ces conditions là.
Ah cool! Oui. Mouais. Ah tu es Ouais mais tu es parti 1 an déjà c'est, heu, c'est quand même balèze comme, heu, comme voyage! C'est long quoi et heu, qu'est qu'est-ce que tu as appris concrètement sur place, heu, vraiment qui t'a servi et qui te servira encore maintenant?
Heu, j'ai appris que, heu, on est capables de faire plein de choses, de milieux totalement différents en fait
Mouais.
faut juste nous laisser la chance et faut essayer. Enfin, heu, sur cette année d'Australie, heu, j'ai fait serveur- bon, ça je savais que je savais le faire- mais j'ai installé des climatisations, j'ai fait du ménage en centre commercial la nuit, en plus.
Mmh. Ouais. Ah d'accord!
J'ai, heu, ouais j'ai j j même, enfin, niveau, hem, administratif, logistique, heu, me débrouiller tout seul, heu, tout en anglais, heu, ouvrir un compte bancaire, heu, acheter une voiture, revendre une voiture, faire les réparations, heu, niveau fiscalité Australienne, enfin. J'ai tout géré de A à Z. J'en ai j'ai appris que j'étais capable. En fait, faut juste se lancer. Encore une fois, si tu es curieux, tu tu te lances, tu es curieux et et on est capable. Faut faut se faire confiance.
Ouais. OK. Ouais. Ouais, tu penses que la confiance en soi, c'est, heu, indispensable, justement, pour cultiver sa curiosité?
Se s les 2 se cultivent, heu, mutuellement. Plus tu es curieux, plus tu connais de de choses et plus tu sais que tu connais tes forces, tu connais tes faiblesses, tu sais que et même même si c'est une faiblesse en soi. Par exemple, heu, quand j'ai installé des climatisations, je j'ai appris que j'étais clairement pas quelqu'un qui aime travailler sur les chantiers, qui était pas doué, qui avait pas les réflexes, heu, logiques, on va dire. Mais heu, je peux parler de climatisation et je peux parler d'un chantier. Maintenant, je sais plus ou moins comment ça marche. Je vais pas être bon mais et j'ai cette confiance maintenant de parler alors que je suis absolument mauvais, juste parce que j'ai testé et pourtant j'ai fait ça que, ouais, pendant 1 mois et 1/2, 2 mois.
D'accord. Mmh. Mouis. D'accord. Ouais. OK, ouais. En fait, le le fait d'essayer, heu, même si, heu, bah, on on n'y connaît rien dans ce domaine-là, c'est quelque chose que tu recommandes, en fait, pour, heu, que pour cultiver, justement, cette curiosité-là?
Ouais, bah, ouais, faut vivre, hein et on peut viv enfin, on peut essayer, heu, même chez soi, je sais pas, ref f pour heu, aller aller du plus petit au plus grand, pour regarder une vidéo YouTube d'un youtubeur qu'on connaît pas déjà ou on peut, heu, carrément aller dans un magasin, heu, qu'on n'est pas allé, heu, dans sa ville ou on peut changer de ville, un même magasin pour voir, heu, comment c'est fait, ou on peut changer de pays, ou on peut changer de continent, ou en fait en fait, il y a plein d'échelles de curiosité et ouais, je le redis, mais il faut vivre et essayer des choses.
Ouais. Moui. Oui. Mouais, c'est vrai. Ouais. Mmh, et heu, av avant de partir comme ça, 1 an en Australie, c'était quelque chose que tu avais prévu de faire depuis longtemps ou c'était plus sur un coup de tête, comme ça, justement, par curiosité?
J'ai heu C'était, je pense, un coup de tête. Enfin, c'était par curiosité sur moi-même. Dans l'idée, heu, j'étais à une période de ma vie où j'avais pas de taf
Ouais. Ah d'accord. Ouais.
et j'étais retourné chez mes parents et je voulais faire quelque chose. Je je voulais avancer. J'avais pas envie de rester à regarder des vidéos YouTube, à perdre mon temps et j j'avais envie de d'évoluer quelque part, qui je suis et me connaître et de grandir et tout tout ça. <chuckles>
D'accord, OK.
Et donc ouais, heu, beh, là, ce qui m'a poussé à aller en en Australie, c'est que je me suis fixé, heu, une date, enfin, une période, je crois, c'était 3 semaines et dans 3 semaines, je me suis dit: «OK, faut que je prenne une décision. Faut que j'ai pris une décision sur ce que je fais plus tard». J'aurais pu heu
Mmh mh. Ah oui. Ah oui, tu t'es tu t'es quand même fixé une, heu, une date limite, quoi, heu, pour toi, ouais.
Ouais. Ouais, c'est ça, f pour me forcer, ouais.
Et ça a marché. Forcément, du coup.
Ouais, beh, tu vois, j'aurais pu, je sais pas, faire, heu, plombier, heu, à 10 km de chez moi, ben, non j'ai choisi de partir en Australie, <chuckles> voilà, c'est <chuckles> c'est j j'y
Ouais. Et heu, co comment ils ont réagi tes proches justement, heu, qu quand quand tu as décidé, heu, de partir comme ça, 1 an, heu, dans un pays étranger aussi loin?
Bah, pour le coup c'était vraiment inattendu parce que même moi je m'y attendais pas en soi, mais ils ont dit: «Enfin il enfin il avance, enfin i il va faire quelque chose et»
Ouais. Ah, c'était positif du coup?
Plus ouais, vraiment ouais.
OK, ça c'est quand même cool.
Puis le voyage c'est positif, heu, je confirme ça, que voyager rend curieux, rend ambitieux, rend motivé, rend confiance en soi et tout ça. Après faut faut faire l'effort de enfin, faut pas voyager pour juste aller aux plages, quoi, faut voyager, faut parler à des gens, faut tester des emplois comme j'ai fait, faut se forcer à parler avec des gens de multinationalité, comme en Australie vu que c'est un pays multiculturel, enfin faut faut faire plein de choses.
Mmh. Mouais. Et est-ce que tu penses, toi, que parfois la curiosité, bah, ça devient, heu, une dispersion. Tu vois? Heu, et du coup, bah, t'arrives pas à te concentrer sur 1 seul truc à la fois.
Ouais, ça c'est vrai. J'ai côtoyé beaucoup de personnes justement qui sont <chuckles> trop curieuses et qui commencent un projet, qui le font pendant 3-4 jours, mais à fond et après, bah, ça les il y a un autre truc qui qui les intéresse et carrément, heu, le 1er projet il il passe à la trappe, quoi. C'est j je pense qu'il faut s'autoréguler, enfin.
Ouais. Ah oui. <chuckles> D'accord.
Tu vois? Enfin, d'une part les ça permet pas d'aller d'alle de pousser un projet loin, mais être curieux un petit peu partout, ouais, on va s s'égarer à gauche à droite, j'ai envie de dire et alors? <chuckles> On on on termine pas, mais
Ouais c'est ça. Oui, non, mais alors, bien sûr, en soit c'est pas grave, mais ça ça peut être ça empêche peut-être, tu vois de de se consacrer à un projet en particulier et de le mener à terme en fait.
Je pense que le jour où tu as vraiment un projet qui tient à cœur, qui te plaît, là tu vas y passer du temps. OK, on va perdre, heu, peut-être un petit peu de temps, heu, à vagabonder à gauche à droite, mais tant que le temps principal consacré sur ce projet, il est bien réparti et normalement ça va se faire naturellement et je vais même dire que toutes les expériences s vécues, heu, ailleurs, aussi différentes soient-elles, quelque part elles peuvent aider à ce projet, quel qu'il soit.
Mmh. Moui. OK. Mmh, d'accord, OK. C'est comme ça que tu vois les choses, toi. Et, hem, on on on v on va reparler de la de la curiosité qu'on essaie de cultiver au au quotidien toi, heu, i tu as peut-être des petites habitudes que tu que tu mets en place? C'est des petits rituels? Tu vois, le matin, par exemple écouter une u une chaîne YouTube particulière, un nouveau reportage que tu as pas vu, même te te balader, tu vois, dans un endroit, heu, que tu as jamais, heu, fait? Que tu as jamais visité, tu vois?
Mouais j'en ai une, ouais. C'est heu, beh, quand je vais à la salle de sport, donc, heu, 3 à 5 fois par semaine. Il y en a qui mettent, heu, de la musique, heu, pour se concentrer à fond et et tout déchirer à la salle. <laughs> Mais, heu, moi je me mets un podcast, assez sérieux, c'est un podcast, heu, bah, c'est Legend, c'est un podcast, heu, tr totalement divers et varié sur heu
Ouais. Ouais. D'accord. Oui.
tout t ça ça dépend de l'invité, ça peut être, heu, des acteurs, comme quelqu'un qui est sorti de prison, comme, heu, Michel Drucker, comme, heu, un animateur télé, heu, enfin, ça peut être tout et n'importe quoi comme un investisseur immobilier, enfin, dans tous les domaines. Et en soit ça d'une part ça renforce, heu, ma culture générale
Ah ouais! Mmh mh.
puis je découvre un peu tous les métiers de d'un point de vue interne. Et d'autre part, heu, j'apprends beaucoup sur l'humanité, l'humain, tu vois? Enfin par exemple, heu
Moui. Ah oui, tu veux dire la la psychologie humaine?
Oui pas que, enfin, p par exemple tous les invités, que, heu, i il leur demande: «Comment ça se passe avec, heu, vos enfants?» et mais quand par exemple, si l'invité c'est Nicolas Sarkozy, je peux t'assurer que les enfants ils ont pas une vie classique quelque part. Si l'invité c'est François Hollande, <laughs> ils ont pas une vie classique, si c'est David Douillet, heu, ou Teddy Riner, comment ça se passe? Et
Mouais. Mmh. Mmh bien sûr. C'est vrai.
tu vois, je me suis rendu compte, avec tous ces témoignages, que ça reste des humains normaux, tu vois? Au final.
Bah oui, bien sûr. Peu importe, heu, ton statut, que tu sois une star ou un politique ou quoi. Tu as que tu respires de l'air, heu, tu manges, heu, voilà, tu fais tes besoins, <chuckles> donc, heu, oui, on est on est tous pareils bien sûr, ouais. Ça ai ça ça t'aide justement à prendre du recul, un peu?
Absolument. Ouais ça m'aide à tout, enfin, c'est pas exactement pareil, mais au même titre que j'ai rencontré des gens en Australie, là ce podcast enfin je les rencontre indirectement des gens et heu, justement, enfin, l'animateur le le médiateur là, Guillaume Pley, il il pose des questions qui permet de faire avancer la discussion et de rentrer un peu plus en profondeur et de, mmh, de discuter avec des gens, là où dans la enfin dans la vraie vie, on ne discute pas forcément avec suffisamment de gens, justement. On déc on n'a on n'a pas cette facilité à à rencontrer des personnes exceptionnelles, mais via le podcast, c'est ce que je fais et c'est comme ça que ma curiosité est stimulée, quoi.
Mmh. C'est vrai, oui. Mouais. OK. Et est-ce que toi tu essayes justement, heu, d'aller un peu plus, heu, vers les gens que tu ne connais pas, heu, de d'entamer des conversations? Tu sais par exemple, là, tu parlais de la salle de sport, bon là, tu es tu es sur ton podcast, hem, donc c'est pas forcément évident de parler avec d'autres. Mais est-ce que ça t'arrive des fois de te dire: «Allez, aujourd'hui, je veux lui parler à lui, parce que ça fait quelque temps que je le vois il a l'air cool, heu», est-ce que ça t'arrive ça?
Ouais. Malheurense malheureusement non, j'aimerais pouvoir le faire, peut-être que c'est que j'ose pas, peut-être que c'est que je suis timide, peut-être que j'en ai simplement pas besoin. Hem, je pense que pour que je fasse ça, il faut que j'ai un un contexte ou un milieu, heu, adapté. Par exemple, heu, il y a pas longtemps j'ai repris le football, mais c'est dans une, heu, me c'est pas dans un club, c'est dans une association assez conviviale. Du coup, tout tout le monde est bienveillant, tout le monde est accueillant et naturellement les relations, discussions elles vont se faire, heu, facilement et hem, sur ce club, mine de rien, on est ouais 40, entre 40 et 50 inscrits.
Mouais. Moui. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Ouais. Ah, c'est pas mal déjà.
Ça fait 3 mois que j'y suis. Je connais même pas la moitié des gens dans l'idée, mais, heu, je vais parler avec n'importe qui sans souci, parce que la moitié des gens ils sont sympas, accueillants et et que c'est ouais et et le tout le cadre qui est bien placé, quoi.
Mmh mh. Ah! Ouais. D'accord et donc, du coup, heu, tu penses que ça va t'aider, justement, à faire de nouvelles rencontres, d'être dans un contexte qui te bah, qui te plaît, tout simplement? Oui.
Ouais, bien sûr. Je pense que le meilleur moyen de bah d'être enfin, de stimuler sa curiosité donc, c'est de faire des rencontres et le meilleur moyen de faire des rencontres, c'est de faire des rencontres via le réseau, machin qui connaît machin. On connaît des gens puis, on va les croiser dans par exemple, ç les gens du foot, ça se trouve, heu, le hasard va faire que je vais le croiser, heu, heu, à son travail, je sais pas, s'il vend, heu, des habits, beh, je vais lui je vais lui dire: «Bonjour» et il va m peut-être présenter sa collègue ou enfin, il va dire: «Ah, lui, je le connais du foot» et enfin, des liens et le réseau, ça se crée comme ça et peut-être qu'après, je vais travailler dans l'entreprise, parce que je le connais, parce qu'il va me pistonner, quoi.
Mmh. Moui. Mouais. Bien sûr. Oui, ça peut amener à énormément de choses, même des relations amicales, même des relations amoureuses aussi, hein.
Bien sûr, absolument.
Heu, ça peut être pas mal et heu, est-ce que tu vois des obstacles, toi? Heu, justement, heu, à cette curiosité, tu vois? Par exemple, heu, d'être, heu, distrait par, heu, trop de réseaux sociaux ou alors, tu vois, de manquer de temps, tu sais, pour, heu, pour, heu, explorer de nouvelles, heu, de nouvelles choses.
Beh, je pense que bah en fait, c'est un peu tout ça. D'une part, bah, les réseaux sociaux, les algorithmes, tout ça, c'est le but, c'est qu'on passe du temps sur les réseaux sociaux et quand on est sur les réseaux sociaux, beh, on n'est pas en train de parler et de vivre, quelque part.
Bah ouais. C'est vrai.
Et heu, d'autre part, c'est, hem, ouais, ces réseaux sociaux, ils nous, mmh, détruisent un peu notre confiance en nous-mêmes dans le sens ouais, dans dans le sens où, heu, sur les réseaux sociaux, on se compare forcément aux aux stars qu'on suit, aux personnes qui ont la vie parfaite, qui ont réussi dans la vie, ou pas, mais qui font semblant. En fait, c'est c'est d un peu d on est dans la culture du: «Je montre, heu, le profil de de l'homme parfait, la femme parfaite» et à force de voir ça, on va se dire: «Ah, bah, je suis je suis trop nul comparé à eux, quoi» et donc on n'ose plus, parce qu'on a honte, quelque part.
Ah tu ah tu trouves? Et pourquoi? Mmh. Ouais. OK. Ah ouais! D'accord, et tu penses pas que les réseaux sociaux peuvent aider, justement, à cultiver une certaine forme de curiosité, mais quel attention, hein, elle peut être aussi ma malsaine, hein?
Ah oui, c'est vrai qu'il y a une curiosité malsaine- malsaine. Bah <sighs> oui, faut faut bien les utiliser encore une fois. Faut pas faut prendre du recul et pas se laisser, heu, guider, heu et rythmer par les les algorithmes. Sinon on va regarder la même chose tout le temps et enfin, les contenus qui marchent le plus en soi c'est c'est des filles qui dansent dans l'idée, hein et si on sait p sais pas ouais, voilà, c'est pas ça qui qui va nous stimuler le plus, mais, pour le coup, bien utilisé, là, il y a vraiment énormément de contenu pédagogique, scientifique ou le podcast comme je t'ai parlé aussi, il est sur YouTube, par exemple. C'est c'est la manière d'utiliser et ouais, faut sensibiliser les gens à ça, je pense, hein.
Ouais. C'est ça. Bah, c'est ça, ou alors, heu, des chats qui tombent. Bah non. Moui. Bah oui, tout à fait, ouais. Et est-ce que toi, tu as déjà eu, hem, tu sais, hem, en fait, avec ta curiosité, est-ce que ça a pu déboucher, heu, sur, heu, sur une rencontre inattendue que, bah, une amitié, par exemple, que tu as encore aujourd'hui ou une une relation, heu, amoureuse?
Pas directement, enfin, mmh, après, mon voyage en Australie, quelque part, est dû à ça, parce que quand je me suis laissé cette limite de 3 semaines, c'est grâce aux réseaux sociaux, que j'ai pu me renseigner, mes possibilités, où est-ce que je peux partir? Et pourquoi j'ai choisi l'Australie? Parce que j'ai regardé des vlogs de personnes qui y ont été, qui ont décrit comment c'était, qui gagnaient de l'argent, qui ont expliqué les avantages, les inconvénients et cette personne là, je lui ai envoyé un message privé, qui m'a rajouté à un groupe de de Français en Australie, qui m'a permis de créer des liens, quelque part.
Mouais. Oui? D'accord. Ouais, bah, en fait, du coup, voilà, là, une bonne utilisation des réseaux sociaux, pour la curiosité.
Ouais, absolument! En fait, ouais, c'est ce c faut juste que les réseaux sociaux ça aide à à réunir et pas isoler, tu vois? C'est c'est là le problème, heu, en ce moment, quoi.
<chuckles> Ouais, bien sûr. En même temps, ça reste un outil et un outil, t ça dépend comment on s'en sert, c'est toujours pareil, hein.
Exactement, ouais, faut pas abuser, ouais, c'est c'est c du moment qu'il y a de l'abus c'est il y a un problème, quoi.
C'est vrai. Bah, bien sûr. Merci beaucoup en tout cas, d'avoir partagé tout ça avec moi, c'était super cool.
Avec plaisir, ouais, heu, tu m'as même réussi à me faire réfléchir, heu, sur comment stimuler ma curiosité. Merci beaucoup!